Rappresenta
Beh diciamo che ogni ogni era ha le sue, no, tipo quindi non lo so, l'era di Elvis, l'era di Michael Jackson, l'era di Kurt Cobain, ehm, non lo so, ce ne sono tanti, Amy Winehouse, no, ce ne sono veramente tanti. E ognuno sì dimmi, dimmi. E dico ognuno di questi comunque ha segnato un grande pubblico, ehm, cioè ancora oggi comunque sono sono super ricordati, vengono fatti film sopra di loro, sulla loro vita, ehm, perché effettivamente hanno fatto delle delle canzoni che sono diventate delle hit e ancora oggi comunque sono attuali in un certo senso, no?
Certo. Mh-mh, mh, vero. Beh, cavolo, sì. Certo, certo. Ma secondo te le canzoni vai, dimmi, dimmi. <smacks lips> No vai. Certo. È vero. Mh-mh. Ma anche perché abbracciano secondo me un pubblico che non si liti limita semplicemente al posto in cui sono nati, ma, mhmm, perché oggi sembra scontato avere la possibilità di ascoltare musica da ogni parte del mondo, anche perché avremo Spotify e lì però un tempo sicuramente era un po' più complesso, dovevi veramente conoscere e avere una cultura ben <tsk> ben insomma strutturata per conoscere una non dico una Amy Wi Winehouse o un Michael Jackson, però banalmente, che ne so, i Pink Floyd non è che tutti li ascolta cioè andavano su Spotify ehm no, no prima, prima, oggi è tutto semplice se ci pensi.
Mh-mh-mh. Ma dici oggi? Ah okay. Beh no prima proprio prima Spotify non esisteva, no, ai tempi comunque di queste band loro cioè Spotify non esisteva proprio, esistevano solo i dischi, ehm, neanche la pirateria, neanche internet, un altro po' veramente.
Esatto. Mh-mh. Esatto, <chuckles> vero. No, senza un altro po' quasi.
C'è stato sì, c'è stato quel periodo appunto che la pirateria è stata battuta da dall'arrivo di Spotify, no?
Esatto. E poi tutti quelli dopo. Apple Music, insomma tutta tu tutto il resto.
Però ecco Sì. Esatto, il digital store in generale sì infatti, infatti. Poi vabbè Spotify
Sì, sì. Ma anche perché se ci pensi, a ad oggi non c'è nemmeno più, mhmm, la cosa di comprare un disco, cioè se lo compriamo è per esporlo, se no che te ne fai, cioè è più un pezzo vintage.
Mh, sì. Vabbè è tornata un po' è tornata un po' la moda, ehm, di di comprare i vinili, no, li fanno comunque gli artisti li stanno facendo, le case discografiche ci stanno investendo, li fanno anche di diverso colore, ci in ci investono insomma, uhm, fanno bei pack.
Eh sì, esatto, ma solo per moda. Mh-mh. Sì, sì, sì, c'è comunque un lavoro a livello di design impor cioè interessante, però più che lo metti lì sul mobile, sul, ehm, non so
Fanno un bel packaging.
Sì, solo quello. <chuckles> Cioè stupendi, io li amo eh, li adoro veramente. Li adoro.
<chuckles> No vabbè però dai ci sta. Per esempio mio padre c'ha il giradischi quindi comunque lui ha tanti ha tanti vinili, no, v de di tutte le band delle generazioni sue, c'ha i vinili di Michael Jackson, Elvis, Barry White, ha un sacco di artisti.
Ah certo. Sì. Mh-mh. Loro ci pensi noi di noi insomma penso anche tu sei, mhmm, de del 2000 penso comunque de' quegli anni lì?
Beatles.

Certo, si vedrà sicuramente. Però secondo te il fatto di riuscire a rimanere
Però, mhmm ci deve essere la magia, cioè secondo me ci deve a parte vabbè deve rappresentare una una generazione, deve rappresentare una massa, una ni una nicchia.
Sì. Quindi non è questione di fortuna, tempo, diciamo secondo te
Sì, sì no, cioè, nel senso, fare un brano che diventa comunque una hit che rimane, cioè tutto, anche la fortuna e il tempismo più che il tempo, eh.
Mh-mh. Il tempismo, è vero.
Mh. Però, mhmm, secondo me secondo me si può fare e, ehm, penso che, mhmm, appunto qualcosa di di di bello rimarrà
Sì. Sì, è vero.
e che secondo me rimarrà quello insomma, quello quello che raccont sì, quello che è il meglio, quello che racconta il vero.
Spero il meglio. Cioè io amo veramente tanti generi, mhmm, spazio veramente in tutti però, mhmm, c'è sempre da dire che secondo me non non rimarrà poi a lungo andare una canzone trap banalmente; manco rap eh, proprio trap.
Mh-mh.
Difficile, magari verrà studiato come genere. Mhmm, però chi cioè chissà.
Mh. Mhmm, sì, guard non lo so, ti dico la verità. Non voglio non voglio pensare negativo, potrebbe perché no più che altro comunque è un discorso io io sono molto di parte in questa cosa, quindi sono molto eh perché comunque io faccio musica quindi sì da parecchi anni.
Dici non voglio fare pronostici. Mh-mh. Perché? Sì? Ah quindi abbiamo preso proprio un topic
Sì, sì. <chuckles>
<chuckles> Dai, bene, bene.
Comunque, ehm Quindi niente, cioè sì siamo stiamo parlando di una bell'argomento e, mhmm, mi piacciono queste chiacchierate. E quin io penso che qualcosa nella della trap rimarrà in realtà, però rimarrà veramente quello quello dove mhmm
Dimmi. Sì. È tipo il linguaggio, lo stile, dici?
No, penso che alcune canzoni rimarranno, capito. Cioè nel senso secondo me quelle dove c'è fame
Mh-mh.
quelle che che hanno quel qualcosa in più rimarranno, capito, in un certo senso. Poi bisogna pure vedere come.
Beh, certo. E secondo te qualcuna secondo te c'è qualcuna che potrebbe lasciare più il segno rispetto che magari
No, ma non n non voglio citarle, non voglio citarle però, secondo me cioè tipo come se fosse u un podcast. <chuckles> Però no, a parte gli scherzi non voglio citarle, però secondo me qualcosa può rimanere. Ehm, magari ecco, magari la nicchia è più piccola quello sì, cioè non è la stessa nicchia dei Queen, okay, che
Mh-mh. <chuckles> Questo sì. Beh certo, degli ACDC magari. Che anche se non hai mai ascoltato una canzone, ACDC sai già che genere è, che logo hanno; cioè hanno lasciato un'impronta letteralmente.
Capito? Sì, no beh, io diciamo che dovrei un attimo studiare un po' di più. Pe perché comunque qua conos sì tipo gli ACDC, questi alcuni me li sono un po' però
Mh, sì, del passato dici Mh-mh. I Pink Floyd?